والله بُص هو كل الأفلام تقريبًا، يعني إحنا ما عندناش إحنا الشعب المصري دايمًا مليان بالفُكاهة، فما بتزهقش من كُتر ما بتتفرج وبالذات على الحاجات ال اللي بيبقى فيها فُكاهة يعني. آآ، يعني عندك كُل أفلام عادل إمام دي أنا عمري ما بازهق منها مهمًا اتفرجت عليها. آآ، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، لأ، أنت عندك ممثلين كتير يعني لو اتكلمنا على الأفلام هنتكلم عن أفلام كتير، حدِّث ولا حرج، و وكلّها كتيرة، يعني، ولا تُنسى. يعني عندك مسرحية الواد سيد الشغال دي مثلًا، آآ، أنا ممكن أتفرج عليها كُل أسبوع مرّة، يعني ما باسيبهاش، كل أمّا ألاقي نفسي زهقان، متضايق، مخنوق.
تمام. اهم. أكيد. ده إمم. اهم. اهم. ده غير الأفلام القديمة كلّها بتاعة إسماعيل ياسين، بتاعة نجيب الريحاني، علي الكسّار. أفلام مهولة وكتيرة يعني.
أوه. <chuckles> طبعًا. وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي، و يعني في فيلم، أنا عايز أقول لك في فيلم أنا عمّال بادوَّر عليه بقى لي فترة، خلاص، اللي هو بتاع آآ لو تفتكر آآ اسمه إيه ده؟ اللي هو كان بيتجوز من كُل دولة، اللي هو كان شغال في المطار، بتاع فؤاد المهندس.
مدبولي آه. اهم. فؤاد المهندس أيوه، أيوه هو وشويكار، كان
الد الد الدكتور اسمه إيه ده؟ <laughs> آآ الدكتور كان عبدال أيوه، <laughs> ده كان هيتجنن وي لمّا راح عند السينما والست اللي هي شكلها وِحِش دي، وقال لها مدام جزمتِك <giggles>
<laughs> د عبد المنعم مدبولي كان. آه. <laughs> آه. <giggles>
وشاف اللي عمره ما شافه ساعتها. آآ فدي بتبقى كانت أفلا يعني أنا الفيلم ده عايز أقول لك إن أنا بادوَّر عليه مثلًا على الYouTube وعلى كل المنصات، أنا مش لاقيه، تخيل بقى؟
آه. أيوه. وفي أفلام اللي هو الفيلم بتاع فؤاد المهندس برضه بتاع أرض النفاق والّا آه، برضه تحفة، آه.
آه، طبعًا. آه، أرض النفاق، لمّا راح رمى لهم في النيل ال البرشام بتاع ال الحبوب بتاعة ال بتاعة الأخلاق، والبلد كلّها كانت ماشية على الأخلاق لمدة 48 ساعة، وبعد كده خلاص. ولمّا كانوا ماشيين في الجنازة، والأل وعطس وراح لافف وراجع تاني. <laughs>
الحبوب. <laughs> آه. آه. <giggles> لأ، لا، لا، كأفلام كلّها جميلة بصراحة وكلّها مُضحكة. بس إيه ال إيه الفيلم اللي ممكن يكون معلق معاك أوي يعني، م مش قادر تنساه، وكُل ما تتفرج عليه ما ما ما تزهقش منه؟
والله